Não, você está brincando comigo, na então é, aqui os americanos eles eles são muito, eh, pre reservados, são muito privados. Tá, mas aí não
E aí tem, eh, aquela aqueles lugares de fazer evento, e cada festa é em um lugar diferente, um faz a festa no museu, eu já fui em festa no museu, festa no zoológico, festa no um negócio de ciências, festa no barco, <chuckles> festa em tudo.
Sim. Sim. Então você você diria que essa vida que vocês levam social aí, porque o país é mais aberto, contribui pra manter a paixão? Porque vocês vocês não estão na para nada naquela rotina, pelo jeito o país de que você mora, colabora para sair da rotina, né?
Uhum. Exatamente, contribui muito, contribui muito, porque a gente conhece gente, eh, ele sai com com pais assim do de amiguinhos das crianças, eu saio com as mães, então a gente sempre tem coisas diferentes um pra contar para o outro, não é tudo igual então, eh, fica uma coisa mais interessante. Eu treino em uma academia e treino em outra.
Sim. Claro. Oti que ótimo. Nossa senhora, eu já eu vou comprar minha Sim. Quanto é que é custo uma casa lá em Portugal? Porque <laughs> eu acho que é o meu destino. <chuckles> Não, eu vou não, realmente, 16 anos, você falou 16 anos e vocês ainda têm assuntos, né, experiências e vocês vivem separadamente durante o dia, e tem o que comentar, assim, e não, ah, realmente é
Depende da casa. Sim. Dá para fazer muita coisa, assim, diferente, eh, e tem um lugar aqui que a gente toma vinho com os vizinhos, mundo vai para praça, teve um apagão aqui em a em Portugal.
É Aham.
Que foi na Península Ibérica também, né, Portugal, Espanha e tal.
Ah é es é, eu escutei falar disso é, foi foi notícia no mundo sim.
Menino, você não nem imagina como é que foi aqui no meu bairro, todo mundo desceu para praça central, a ge todo mundo aqui frequentam tem vários restaurantes aqui aonde eu moro, mas esse específico todo mundo vai naquele restaurante porque ele é ele é expert em bacalhau, então ele já conhecia a gente, todos os clientes, os vizinhos e tal, e a cerveja ia se perder, né, porque ia começar a esquentar. Ele saiu distribuindo cerveja para todo mundo, foi uma festa o apagão, foi um evento.
Sim. Ui. Sim. Sim, é, tem sentido.